Mm. Sa amin naman, ngayon nakakatuwa kasi 'yan tulad niya, 'yon parang may family meeting nga na tinatawag, 'no. 'Yong parang mahilig kami ngayon 'yong open sa isa't isa talaga, na hangga't maaari napag-uusapan namin. Kasi dati, hindi talaga, eh, pag tuwing may tensyon na away, nangyayari parang wala na lang, hindi na pag-uusapan, parang gano'n. Parang ang ang labo kaya mas nagiging conflict.
Mm. Oo. Hmm. Mabuti naman, oo. Ah. O parang, mas lumalala pa pag gano'n, 'no, pag hindi masyadong napag-uusapan 'yong problema. Okey.
Oo, gano'n. Mm. Kaya ngayon nakakatuwa, kaya para maipapayo ko maiiwasan din 'yong mga tipong, ganiyan. 'Yong bukas 'yong komunikasyon hangga't maaari, na parang wag matakot magbahagi no'ng nararamdaman, 'yong mga hinanakit o kaya'y ano 'yong nangyaring, ah, si sa nangyari sa sitwasyon na 'yon, 'yong tensyon ba ng galit mo na 'yon, pa'no nangyari sa'yo, 'yong emosyon mo. 'Yon kasi nangyari sa pamilya namin ngayon at nakakatuwa naman, kasi ngayon sobrang lie low, eh, parang wala na talagang away-away sa bahay namin. Kaya ngayon mm.
Mm. Hmm. Oo. Tama, tama. Mm. Hmm, okey. Sino 'yong na madalas nagtatawag ng family meeting sa inyo, sino 'yong, ah, nagtatawag talaga? "Oras na para mag-ano, mag-usap-usap," pag may mga ganiyang sitwasyon.
'Yong ano, 'yong tatay ko, mahilig 'yan. Oo, una niyan ako kakausapin niyan kasi ako 'yon ano, eh, kami 'yong mas parang open, sa tatay kako, sa tatay ko, mahilig 'yan 'yong parang magkukuwentuhan muna kami hanggang sa humupa 'yong nangyari, ganiyan. Tapos, maya-maya 'yon, mamaya kausapin niya na yung 1 kong kapatid 'tas 'yong 1 kong kapatid hanggang sa magtitipon-tipon na kami, 'tas pag-uusapan namin. 'Tas 'yon nga, maya-maya para maging okey na, magkakaroon ng kapatawaran sa isa't isa, basta mahalaga lagi naming iniisip ay magkakapatid tayo na parang kahit na anong mangyari, kahit anong away pa mangyari na 'yan, bandang huli kami-kami pa rin naman 'yong magtutulungan. Kasi siyempre nga, 'yon nga, magkakadugo, pamilya talaga, eh, so 'yon nga, do'n din na may nagsisiwalat na mahal ang isa't isa, magkakapatid. Ayan, salamat.
Ah, okey. Oo. Ah, oo. Mm. Ah, okey, ah. Oo. Oo. Tama, tama. Oo. Hmm. Mm. Oo. Ah, pamilya mo 'yon, eh. Oo. Tama, tama. Oo. Magaling, mag magaling 'yong strategy na 'yon. Maraming salamat sa oras mo, ah. Maraming salamat.